А расскажи, пожалуйста, о случае, когда тебе пришлось заново учиться чему-то.
Ой, ну было такое довольно-таки недавно, и ситуация была такая, что, как бы, был переезд, и нужно было, ну, понятное дело, как-то заново искать работу. Подавать резюме в разные места. И такая ситуация была, что, как бы, моя специальность- по ней не было работы в округе, но было что-то похожее.
М. Так. Ага. Мгм. Так, ну, а скажи, пожалуйста, а вот как ты подготовила своё резюме? Ты, может быть, что-то переделала? Или ты, вот, э, включила тот опыт, который у тебя был, да, наработанный, и, в общем-то, искала вакансии те же, ну, на те же претендовала, что и в другой стране, вот, у тебя был опыт, да? Как у тебя получилось? Мгм.
И Мгм. Да, в том-то и дело, что я сначала составила резюме очень такое честное. То есть вот что я прям за ш все какие-то мои способности, таланты за кот и тот опыт, за который я прям на 200 %, э, так <chuckles> отвечаю, что вот, пожалуйста, я готова.
М. Так. <chuckles> Так. Хорошо.
И нач начала искать работу. И, то есть, я смотрела, что вот, допустим, много вакансий, они как, ну, вроде бы подходят, но немножко там другие сферы, но я как бы думала: "Окей, увидят моё резюме, поймут, что это довольно-таки близкие сферы, так что можно оставить всё как есть".
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, то есть ты рассылала резюме вот так онлайн, да? Не ходила, вот, по компаниям, э, лично, нет, э, нь неп н
М. Да. Ну, как бы я
не посещала, нет компан Мгм.
ну, я пыталась какие-то личные связи использовать, чтобы найти работу, но прям так х ходить и стучаться в двери- нет, такого не было.
Ага. Ясно, мгм.
Да, и во
Так, и и произошло дальше, да? <chuckles>
Вот. И дальше, как бы, я понима всё от всё в пол получала только отказы и отказы. Вот это всё: "Большое спасибо. Нам было очень приятно читать ваше резюме, до свидания". <chuckles> Вот это очень неприятный процесс. Я, как бы, поняла Конечно, это неприятно. И я поняла, что пора что-то менять.
М. Ага. Расстраивалась, да, ч часто? Мгм. М.
И была есть такая одна программа, с которой я, как бы, работаю уже очень много лет. То есть у меня хороший опыт с ней. Понятное дело, я записала в резюме, но те сферы, в которых я в которые я подавалась, там использовали похожую программу, но другую.
Так. Мгм. М, это какая-то электронная программа, да, которую ты изучала раньше, да?
И я поня Да, то есть что-то через компьютер. И, как бы, я поняла, что, как бы, надеяться дальше на то, что как-то те, кто просматривает эти резюме, как-то сложат 1 плюс 1 и поймут, что это одно и то же, поняла, что, как бы, хватит на это надеяться и пора как-то действительно самой изучить эти программы. Так что пришлось заново учиться. Это не совсем моя сфера, то есть там свои всякие тонкости есть. Но что ж поделать? <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. Так. М. Мгм. Понятно. Ну, и как же ты стала учиться? Ты выбрала какие-то курсы, может быть, что-то в интернете нашла? Или курсы, в том числе платные или бесплатные? Как вот у тебя получилось найти какую-то информацию для себя?
Мгм. Ой, ну, я должна признаться, тут было как бы 3 программы, которые мне надо было изучить. И с каждой из них подход был немножко другой.
Так. Мгм. Какой? Мгм.
Вот, 1 программа. Я к этому подошла к изучению очень серьёзно. Нашла всякие видео в "Ютубе", скачала программу, еле-еле как-то нашла пиратскую версию <chuckles> где-то. <chuckles>
Так. <laughs> А. Мгм.
Да, то есть такая она, ограниченная версия была, но мне, как бы, для учёбы хватит. И сидела, работала, практиковала всякие задачи, то есть очень так к этому ответственно подошла.
Мгм. Да, но ты ещё, кстати, молодец, ещё какие-то пиратские программы там находишь и, в общем, не боишься за свой компьютер, нет, там за вирусы какие-то, нет?
<laughs> Ой, ну, знаешь, уж лучше найти работу, даже если это стоит предстоит нескольких вирусов.
Мгм. <chuckles> Так, хорошо. Мгм.
Это вот это 1 программа была. Дальше следующая программа. Я тоже получилась у родственника на компьютере, если немножко так поиграться, то есть как-то ей попользоваться. Но я там была у родственника буквально пару дней, то есть пару дней я эту программой поработала, что, в принципе, этого недостаточно, чтобы действительно её изучить глубоко. А дальше просто смотрела всякие видео, всякие примеры, как бы, в принципе, добавила своё резюме, что опыт у меня с этой программой есть.
Так. Мгм. Ага. Ага. Так, это 2 программа была. А 3 как получилась?
Уже м. А вот на 3 жизнь меня уже сломала, <chuckles> и я уже
Почему, что случилось? Да. Ага.
мне уже настолько надоело искать работу, что я просто записала 3 программу, так её и не открыв, так её не и попробовав, и просто решила: "Позовут на собеседование, тогда сяду и выучу эту программу". <laughs>
Ой. Мгм. Ага. М, вот ты как решила. Ну, и как всё сложилось? Позвали на собеседование?
Ну, позвали, но как бы в другой сфере. То есть там это, вот эти все программы в итоге не нужны были, так что, ну, вроде бы получилось всё окей. Но от я себя прям ощущала, как вот у меня сразу всплыла картинка в голове, как, э, Джой из, э, сериала "Друзья". То, что он с он был актёр, и он написал в своём резюме, что он и на и на конях скачет, и немецкий знает, и ещё там что-то. Вот у меня как-то так же получилось.
М. Так. М. Да. М. Так. <chuckles> Мгм. <laughs> Так. Мгм. Ну, здорово, действительно получилось. И ты смелый человек, что ты, да, в общем-то, да, так пошла на такой шаг, да, изучив 2 программы, а 3 в процессе, да. И, а, но всё-таки у тебя сложилось всё успешно. Ты выбрала, ну, то есть а, всё-таки, м, п повезло с другой именно работой, да, в другом направлении тебе. Мгм.
Да. Да. Да, но вообще, как бы этот опыт, наверно, мне всё-таки пригодится. И вот эта 1 программа, с которой я работала, она вообще очень классная, с ней очень интересно работает. То есть я действительно получила удовольствие от её изучения. Так что даже если не пригодится, было приятно с этим поиграться.
Хорошо. Так. М. Мгм. Ну, а, кстати, вот, э, та работа, которая у тебя сейчас есть, у тебя есть свободное время, вот, которое ты можешь, например, эту программу применять и, может быть, это взять как, а, за хобби, направление?
Мгм. Ну, знаешь, и э, у меня сейчас такая профессия, что в ней тоже нужно очень много учиться, потому что сфера немножко отличается от того, чем я занималась раньше. То есть это не совсем 2 разных мира. Но мне приходится постоянно учиться. То есть в начале смены вот этого направления я просто действительно сидела и просто читала книги, связанные с этой профессией. Прям всё страница в страницу делала, всякие там домашние задания, как в книге надо было делать. И так что, как бы, в принципе, всё моё обучение, то есть всё моё желание к обучению к на данный момент, оно именно, а, связано с этой нов с этим новым направлением. Так что дополнительную учёбу мне пока что не надо.
А. Мгм. Так. Мгм. Ага, мгм. М. Понятно. Ну, а вот, э, по этой про э, специальности, да, по этой профессии, вот которой сейчас работаешь, а, ты как э, какие методы применяешь обучения? Может быть, находишь на "Ютюбе" какие-то, а, видео или у тебя, ну, вот книги, да, ты сказала, читаешь? Может быть, ещё какие-то материалы, да, курсы дополнительно берешь? Вот как ты обучаешься?
Мгм. Мгм. Ну, поскольку эта сфера, она такая академическая, то есть там всё крутится вокруг книг, статей академических. То есть именно так я это изучаю, но в этом плане мне действительно очень помогает искусственный интелле
Мгм. Ага. М. Так.
Но тут нужно, конечно, осторожно с этим работать. То есть тут вс вся фишка в том, чтобы не просить искусственный инте интеллект тебе что-то объяснить, потому что это не человек. То есть у него нету чувств, у него нету какой-то логики своей. А просить у него
Мгм. Да. Мгм. А как тогда? Ага.
именно. Спрашивать его точ что-то точно. Например: "Я хочу понять вот эту конкретную тему. Дай мне, пожалуйста, пред можешь, пожалуйста, предложить какие-то книги ил или статьи, связанные вот с этой темой?"
Мгм. Так. М.
И именно через сами вот эти источники, сами книги учиться, а не через советы, м, искусственного интеллекта.
Мгм. Так, ну и, а, всё-таки вот ты, э, м, ты, получается, из и ну, изучаешь всё самостоятельно, да? То есть занимаешься самообразованием, да? То есть, в принципе, тебе на работе в ну, в твоей компании, где ты сейчас работаешь, тебе не помогают, нет каких-то курсов отдельно? Всё сама?
Да. Ну, как бы нету там каких-то курсов, но тот, кто н надо мной ответственный, то есть, как бы, мой прямой начальник, он, м, очень приятный дяденька. Я всегда могу к нему как-то обратиться и какие-то Но всё равно есть какие-то маленькие тонкости, которые не вычитаешь из книг. Это просто дело опыта. И вот за такими вопросами я к нему обращаюсь.
Мгм. Да. Ага. Конечно. М. Ну, здорово, что есть возможность обратиться всё-таки, э, да, к руководителю, да, или вот к к наставнику, который вот действительно, а, тебе может помочь в твоей работе, да. Но, а, в принципе, вот, э, практика вот ты проходишь, э, в компании, да, вот как-то практикуешь больше свои навыки или, в том числе, и как-то дома, э, что-то даже, э, может быть, практикуешь, да, по книгам смотришь, что у тебя получается? Где вот, э, как у тебя получается с практикой?
Да. Мгм. Ой, ну как-то сложно даже сказать, потому что сама работа, она из дома. Так что получается, что я и то, и другое делаю одновременно. Но да, то есть это такая работа, что она именно настроенная на проект. То есть есть какой-то проект, который нужно закончить, как-то выработать какую-то концепцию. И, по сути, часы у меня свободные, так что я работаю, когда хочу, когда мне удобно. Это очень тоже классно и удобно.
Мгм. Так. Ага. М. Конечно. Мгм.
И то есть как-то, по сути, вот этот проект, он, ну, стал какой-то неотъемлемой частью просто жизни. И мне это в кайф, мне это очень интересно, так что, что-то что-то вроде как будто почти даже и хобби. Хотя работа.
Так. Мгм. Мгм. Так здорово. Ничего себе. Ну, как ты описала, действительно, а, сейчас очень часто во очень многие люди работают действительно удалённо, и тебе, получается, повезло. Ты работаешь удалённо и можешь в том числе и учиться, и работать из дома. Да, то есть это очень удобно, мгм.
Да. Да, это, конечно, очень классно. Да. Ну
Мгм. Хорошо, ну, а как ты, вообще, в целом планируешь своё время, вот, э, в домашних условиях? Всё ли получается тебе успеть, вот, э, как-то, м, освоить вот эту профессию, да, которую ты выбрала? Всё ли получается у тебя?
Мгм. Ну, получается более-менее. То есть, конечно, всегда хочется ещё, ещё, ещё. То есть неважно, наскока там хороший результат, особенно если профессия интересна, и как-то чувствуешь, что развиваешься, то появляется ин интерес изучать это ещё, и ещё, и ещё. И мне кажется, это, конечно, очень классно найти какое-то такое направление, где на каждый какой-то момент, которому ты обучился, который ты понял, открывля открываются какие-то новые 2 момента, которые тебе надо изучить. То есть какие-то 2 новых 2 новые тонкости. И получается такой бесконечный процесс, когда тебе всё время надо учиться, тебе всё время интересно, и это, конечно, классно.
Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Здорово. Ну, здорово, что всё-таки, э, вот сохраняется тот запал и тебе действительно интересно учиться, а, потому что не всем людям, да, всё-таки принимают, да, там и учёбу, и работу, и всё вот это вот успеть. Это сложности, конечно, вызывает. Но, а в принципе, вот, э, м, людям, которые хотят вот именно начать работать вот в таком графике, возможно в таком, а, таким методом, да, вот как ты пользуешься. Ну, то есть работать из дома и учиться, вот, что ты посоветуешь? Может быть, есть какие-то методы, способы, а, попроще как-то, может быть а, с в, э, спланировать своё время? Есть такое?
Ну да. М. Мгм. Ну, мне кажется, нужно прежде всего по понять, как бы, подводные камни вот это, такой как бы, такого вида карьеры, потому что не всем удобно работать дома по разным причинам. То есть это, может быть, даже просто нету какого-то своего свободного угла тихого, где тебе никто не мешает, или дома дети, или ещё что-то. То есть разные могут быть причины. И тоже это как бы, когда ты работаешь, э, на удалёнке, то есть нету такого, что вот ты работаешь с 8 до 5 и всё, а потом закончилось. Это всё размазывается, это может и на выходные попасть. То есть надо действительно очень-очень-очень любить эту сферу, а не идти туда только потому, что тебе обещают какой-то свободный график, хорошие деньги или ещё что-то. То есть нужно действительно это любить и понимать, что не всё идеально, и тут
Мгм. Так. Конечно. Мгм. Да. Мгм. Так. Да. Конечно. Мгм. Да.
нужна, как бы, такая хорошая дисциплина.
Да, ты права. Но вот, кстати, по поводу выходных. Э, у тебя, получается, ты и в выходные рабо э, работаешь бывает, да? То есть, там, субботу, воскресенье выпадают, у тебя работа, да? И, э, обучение, да?
Мгм. Ну, я стараюсь как-то всё-таки разделять рабочую неделю от выходных, чтобы как-то всё равно какой-то баланс сохранять. Но иногда бывает, да. Иногда такое бывает.
Мгм. Ага. Мгм. Ну, ты не против, а? В общем-то, распределяешь как-то время и, в том числе, у тебя есть какой-то тихий уголок для занятия, да, в общем-то, для учёбы, в том числе, у тебя дома, да? Мгм.
Да. Да, так и есть. В этом и плюс, что у меня есть свой стол, он мой, он мне очень комфортный, так что все условия тут.
Мгм. Здорово. Мгм. Ну, отлично. Спасибо большое, что поделилась своей историей и своими мыслями. Было приятно пообщаться с тобой. М, да. <chuckles>
<chuckles> Большое тебе спасибо! Всего хорошего.
Спасибо. Всего